でも、どうなんですかね。なんか、今のそのパターンについては あなただけじゃなくて、結構皆さん、そういうことは考えているんじゃないかなと、なんとなく思いますけどね。
うーん。そうなそうなんですよ。なんか、ま、同業じゃないですけど、なんとなく遠慮してるなっていうのは、あの、私そういう気配を感じるのもも、ま、あの、と得意と言えば得意なので、こう、例えば5名ぐらいの集まりだと、こう順番に会話を回すみたいなことしちゃうんですよね。司会になって。うーん。
うーん。 うん。 ああ、なるほどね。確かにごめい人くらいいると、ね、なにもないと、誰かが、いなんかね、偏って喋ったりとかってなってきちゃにね。うん。
で、なおさらうん、はい。 うんうんうん。そうですよね。で、そういう時には、あの、なんか、なになにか新しいことないってい直接聞いすぎるまうすので、「そういえば、この間のこれってどうなった？」みたいなことを聞くと、あの、それそれを糸口に、こう、新しいことを、あの、ためらってた友達も話してくれるので、それはそれではい、いいなと思うんですけど、あのそうですね。
うん。 確かに。うん。 うん。回してくれる人がいるとね。みんなありがたいですよね。うーん。
うんうん。 だその時にも、ほら、やっぱり「あなたの話の中なんか、誰も聞きたくないんだわ」みたいな、こう、頭の中で余計な声がするので。